Tout à fait, tu peux faire par exemple heu, ça se fait souvent en quand les gens ont tout fait pour récompenser, on fait ce qu'on appelle une auberge espagnole. Donc en g en gros, chaque personne a amené une boisson ou une ou un plat, sucré, salé et par exemple si tu as fait ça à 10, bah, quand tu as fini tu fais un pique-nique à 10. Comme ça tu bah, tu parles de l'activité que tu as faite, heu, tu crées du coup des nouveaux liens sociaux et l'auberge espagnole, c'est toujours rigolo parce que chacun amène, heu, son p son petit truc à lui quoi. Voilà.
Oui. Oui. Ouais. Oui j'aime beaucoup les pique-niques en fait moi aussi, ben on a un endroit dans où il y a c'est là c'est espace vert là où tout le monde peut peut, heu, donc s'installer tranquillement, heu, voilà, heu, espace, heu, naturel et tout donc heu, pique-nique avec les amis avec les les tout m s les voisins les les les les voisins et tout donc c'est c'est c'est aussi génial, hein, ça ça m'aide beaucoup pour se déstresser et tout et et Mmh.
Oui. Et ouais, ça ça ç Ah ouais, tu prends l'air tranquille, heu, pas de pas de bruit, tu entends juste juste le vent et le petit cours d'eau qu'il y a à côté. Ouais. Et ouais.
Voilà. <blows air> Voilà, ouais, c'est ça. Parfois il y a des gens qui ramènent des repas aussi donc heu, on profite pour, heu, manger avec eux et et voilà donc heu, parfo
Et oui. Ouais. Il faut juste se mettre d'accord pour pas que tout le monde amène le dessert quoi, parce que sinon parce que sinon c'est compliqué. <laughs>
Ouais c'est ça. On ouais, on joue parfois la carte ensemble, voilà tu vois? Un groupe, heu, de 3 et ils ils ils ont besoin de d'un 4e donc heu, voilà on joue en 4 et tout donc heu c
Oui. Ouais. N ouais. Et, oh ouais. Des jeux ouais, ouais, des jeux ludiques comme le par exemple le UNO, enfin des jeux comme ça n'importe lesquels jeux quoi et et du coup tu ouais. Tout à fait.
Mmh. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Non, c'est c'est génial c'est il y a il y a plusieurs activités en fait que qu'on peut, heu heu
En fait, il y en a beaucoup plus mais je p en en parlant ave avec toi, je me rends compte c'est qu'il en existe beaucoup plus qu'on pense parce qu'en fait il y en a plein au
Moui. Ouais, mais même au niveau heu, au niveau de heu, é éducatif, il y a parfois des ateliers donc heu, de soutien scolaire là on voilà donc heu, pour aider les enfants qui n'ont pas en fait les moyens pour, heu, pour, hem, heu, acheter en fait les les les les les les les les les fournitures, heu, scolaires et tout donc il y a un collègue voilà c'est ça. Voilà c'est c'est hem, ça c'est très important aussi.
Oui, bien sûr. Oui. Oui. Oui, l'entraide du coup, l'entraide le ouais. Oui, oui. On a on a un magasin à dans notre ville où heu, tout est gratuit.
Ouais.

Ouais.
Tous les week-ends, donc tous les week-ends tu peux y aller. Il y a une fanfare et des gens déguisés, c'est le carnaval et heu, et ça ça c'est incroyable. Ça te c'est le rendez-vous pour tous les gens, ils viennent, tu as les confettis, heu, des choses comme ça donc ça c'est ouais ouais, ça tout à fait, c'est une bonne idée, une très bonne idée.
Mmh. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais Ouais, il y a aussi, heu, il y a parfois des des foires en fait. En plein air aussi voilà, heu ouais ouais ouais, exactement, exactement, exactement.
Oui, aussi, ouais. Les marchés nocturnes aussi dans le même genre. Voilà. Il y a les foires en ce moment là, il y a les fêtes foraines aussi qui permettent de rassembler les gens. On se retrouve à la fête foraine et on fait un un peu d'auto tamponneuse, heu, comme q comme quand on était enfant. <laughs> Voilà.
Ouais. Ouais. Oui, <laughs> oui, exactement. Il y a aussi parmi les activités que qu qui existent aussi donc heu, le les les tout ce qui est en rapport avec, heu, heu, l'écologie donc heu, les les voilà les c'est les les jours de nettoyage, heu, d'un parc, ou bien, heu, tu vois? Donc heu, plantation des arbres. Heu, voilà les les les le, heu, hem, le les les les jardins et tout donc heu, heu, heu, ça c'est aussi très important et et et surtout lorsqu'on, heu, heu les enfants participent. Ça voilà, ça pousse en fait les enfants pour prendre soin de voilà de
Ouais! Oui, c'est très intéressant, ouais. Ah oui, oui, c'est très Ouais. Oui. Ça a le côté ouais, ça a le côté pédagogique, c'est-à-dire que si je l'ai si j'ai ramassé au parc et beh, je ferai attention, heu, de trouver une poubelle et chez moi j'essaierai aussi dans mon jardin que ce soit propre. Heu, oui oui tout à fait, la la la ouais?
Heu, c'est ça. Ouais. Et chacun ouais et chacun apporte en fait, heu heu, une chose et quelque soit outil, ou plante, ou un produit de nettoyage, ou je sais pas donc heu, tu vois? Donc aut tout le monde participe et et et voilà c'est c'est très important aussi, hein.
Oui. Oui. OuI.